Ờ, trời ơi cái việc không ăn bữa cơm với gia đình mình là một cái việc không nên của gia đình mình luôn á, nên là dù có chuyện gì đi nữa, thì mình cũng ngồi xuống. Nhưng mà mỗi lần mà, ờ, bất đồng quan điểm như vậy á, thì mình sẽ luôn luôn áp dụng cái phương pháp là lắng nghe, lắng nghe và tôn trọng những cái quan điểm, những cái ý kiến của ông bà. Và ví dụ như là, ờ, những cái mà mình có thể là, ờ, thay đổi được, những cái mà ông bà nói ra mà đúng thì mình có thể, à, ờ, thì mình thì mình là, ờ, kiểu như, mình chỉnh sửa một tí, đúng hông? Cái quan điểm của mình cũng phải nên chỉnh sửa một tí sao cho nó phù hợp hơn, còn cái nào mà không có được á bạn thì mình cũng lắng nghe, lắng nghe xong rồi mình thực hiện nhiều khi nó không có đúng nữa.
<laughs> Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừm, nhưng mà nếu như mà ông bà khà là cái đối tượng không thể chỉnh sửa thì bạn sẽ chỉnh sửa mình như thế nào?
Ừm. Ờ, nói chung ông bà mà không chỉnh sửa thì mình sẽ đổi mình sẽ chỉnh sửa mình trước mặt ông bà của mình thôi. <laughs>
Ừm, ừm. Hưm?
Ừm.